Genau, absolut. Also, da sind so viele Kleinigkeiten natürlich, wenn er jetzt, äh, äh, wenn er jetzt 'n Umzugsunternehmen, äh was heißt 'n Umzugsunternehmen, aber wenn er jetzt zum Beispiel so 'n, äh, LKW oder so 'n Transporter hat, ne, dafür. Genau, da
Ja. Ja. So 'n Sprinter, genau, den wird er wahrscheinlich mieten müssen, weil er ansonsten die großen Sachen nicht rumkriegt.
Ja. Richtig. Und sonst gibt's halt eben 'ne Strafe, die man zahlen muss, wenn man das nicht gemacht hat vom Ordnungsamt. Und, ähm, 'n Tipp von meiner Seite aus, der vielleicht auch hilfreich ist, also, gerade für Studenten, die Verträge das 1. Mal sozusagen abschließen wollen: Vielleicht ist es da auch noch mal 'n 'n ganz, äh, ganz gutes Vorgehen ist: Er sucht sich die Verträge aus, er geht die durch, er vergleicht die Preise, aber bevor er sozusagen die komplett abschließt, vielleicht lohnt es sich da noch mal als Vater drüber zu schauen, um zu gucken: „Ah nicht, dass er sich jetzt übers Ohr, äh, hauen lässt“, ne, weil ich meine, in der Hinsicht sind die ja auch noch 'n bisschen grün hinter den Ohren.
Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja. Woher soll's kommen, genau?
Genau, woher soll's kommen? Aber das ist ja das Schöne, wenn man einen Vater hat. Und, äh, ich glaube, wenn du da einfach, äh, vielleicht der der Fels sozusagen hinten dran bist, bei wo man einfach mal kurz nachfragen kann, so: „Hey Papa, was hältst du denn davon?“ Aber ich find's, äh, große Klasse, wenn er sich dann überhaupt erst mal um die Vertragszusammenstellung kümmert. Ich glaube, das würde schon helfen.
Ja, ja. Ja, ja, ja, genau. Ja. Genau, genau, genau, genau. Also, dass er zum Beispiel sagt: „Sind zw 2 € pro Kilowattstunde viel oder wenig?“
Genau, genau. Ich glaube, damit ist schon viel geta
Ja? Und und so diese diese elementaren Sachen, ne? Oder wenn ich ihm sage, s genauso wie du beschrieben hast: „Stell dir vor, du hast den Sprinter gemietet. Einräumen wie machst du das? Mit wem machst du das?“ „Ah, ich brauche hier ich ich muss meine Kumpels fragen an dem Tag.“ Okay. „Jetzt fährst du vor und parkst da. Wo parkst du eigentlich?“ „Ah, ja. Ich brauche 'ne Parkfläche.“ Und und das wir quasi gedanklich durchgehen, ne, das meinst du ja im Prinzip.
Genau, absolut, dass man wirklich mal von A bis Z das gedanklich durchgeht und gerade ich würde auch sagen, das könnte man ihm echt noch mal sagen: „Hey, Koordination ist wirklich alles.“ Also, bei Koordination, da kann man sich auch wahnsinnig viel Geld sparen, wenn man dann sagt: „Okay, der eine Kumpel, mit dem er zusammenzieht, der hat Freunde, dann hat noch dein Sohn Freunde.“ Und die sind dann wahrscheinlich noch jung und haben ganz viel Kraft. Und die sind dann wahrscheinlich auch, in Anf in Anführungszeichen, äh, kostenlos. Vielleicht kann man die man äh, die mal mit bisschen, äh, Cola und äh, Fleischkäsbrötchen, ähm, versorgen, aber die machen halt das meiste. Genau, genau. Und ich glaube, so kann man 'n Umzug, äh, effizient, aber auch kostengünstig über die Bühne bringen. Ich glaube, damit wär dein Sohn eigentlich ganz gut, äh, ausgestattet.
Ja, ja, sehr gut, sehr gut. Ja. Ja. Ja. Genau, genau, genau. 'N Kis Kiste Bier hinstellen und gut ist.